Ja, bei mir i herrscht grad folgende Situation: Und zwar bin ich seit einer Weile vom Vater meiner Kinder getrennt. Und, äh, so eine <sighs> Situation bringt ja ganz viele Veränderungen mit sich und unter anderem eben auch irgendwie 'n bi haben wir grade oder hab ich 'n Konflikt mit der Schwiegermutter, also der Oma meiner Kinder, weil sie halt, ähm ja, also seit der Trennung im Prinzip gar nicht also, nicht einmal gefragt hat, wie's mir geht, wie's den Kindern geht und, ähm, eigentlich diejenige war, die ihren Sohn dazu angehalten hat, dass wir das Ganze jetzt eben gerichtlich klären. Oder sie hat eigentlich, ja, die Anwältin <inhales> in Auftrag gegeben, und, ähm, ja, ist auch,- also meiner Meinung nach- sehr manipulativ den Kindern gegenüber, respektiert mich nicht. Und jetzt stehe ich gerade so 'n bisschen i in dem Konflikt, weil ich weiß, die, hm, Kinder lieben sie. Es ist die Oma. Und das möcht ich ihnen auch nicht nehmen, aber ich muss sie natürlich irgendwo auch als Mutter beschützen vor meinzen manchen Einflüssen. Und jetzt weiß ich gerade nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Vielleicht hast du ja so 'n paar Ideen.
Oh ja. Mhm. Mhm. Verstehe. Mhm. 'türlich. Mhm. Ja, ich f ich möchte dich eigentlich noch vorher bisschen fragen, um das Ganze besser zu verstehen: Ist das dann so, dass deine Schwiegermutter, äh, es versucht, irgendwie 'n Keil zwischen dir und den Kindern zu schieben? Es ist ja ihr Sohn, der die Kinder auch hat. Ist das so so ist da so 'n bisschen so hm, keine gute Stimmung zwischen euch beiden? Äh
Mhm. Genau. Ne. Ne, ist gar keine gute Stimmung. <laughs> Ist leider gar keine gute Stimmung. Ja, genau. Ne, also das ist f ich finde es auch extrem schade. Also, leider wird das halt leider gar nicht g respektiert, äh, dass ich mich trennen möchte. Also, ich habe halt leider auch vorher, als wir noch zusammen waren, oft das Gefühl gehabt, dass meine Meinung oder ich eigentlich gar nicht so richtig ernst genommen wer werde so. Und bei der Trennung hatte ich das Gefühl, war das eigentlich ähnlich. Also, als al sowohl der Vater, der hat da ewig für gebraucht. Also, auch da mussten wirklich ernste Dinge passieren, äh, dass der das mal gecheckt hat so, dass ich's ernst meine. Und so auch bei der, Schwiegermutter. Und, ähm, ich sage es jetzt mal ganz direkt. Die haben, glaub ich, einfach auch gedacht, dass ich sozusagen in 'ner, ja, schwächeren Position jetzt bin und ich, äh auch finanziell und haben dann gedacht, sie haben jetzt die Anwältin da, und ich kann mir niemanden leisten, und dann könnten sie im Prinzip so bestimmen, wie das Umgangsrecht ist und wie alles sozusagen sich verhält. Und da hab ich jetzt dagegen geschossen.
Oh, <laughs> ja, echt, <laughs> hm, das habe ich mir schon gedacht, aber ich wollte dich lieber fragen. Ah. Ja. Hm. Oh nein. Mhm. Ah. Verstehe. Oh nein.